Äh, es war mal so so würde ich sagen, letztes Jahr und das Jahr davor, da gab's ja viele, die mir wa was wie nennt man sie, die Snowflakes, ja? Also, das war ja total grell und brutal, wirklich. Es dreht sich ja alles nur um die. Die hörst du oder schaust du dir an und ich bin nicht sicher, wie genau das das, äh, interpretiert wird, ne, denn der de man sieht die ja nur online, so, äh, YouTube und so, ne? Aber um Gottes mit denen könnte ich nicht, also
Ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Zu viel gefühlt, weil plaudern ist auch wird auch sehr unangenehm, finde ich. Und, ähm und manche Sache möchte man ja vielleicht auch gar nicht teilen, ne? Also, ja.
Ne, ne, das wow! Ja, genau. Mhm. Ga gar nicht hören, ja, hören oder teilen, genau. Ja. Mhm.
Ja, ja. Oder die Leier geht immer wieder also, das hatte ich auch schon bei Freunden, wo man nicht sagen kann: „Du, ich habe dieselbe Geschichte jetzt schon 50 Mal heute gehört, ähm, können wir mal ü können wir mal über was anderes plaudern, ne, so?“ Also, ja, manche reden dann den ganze Tag über dasselbe und o dann
Mhm. Ja. <snorts> Ja ja. <laughs> Aha. Ja, ja, ja. Mhm. Ja, ja. Mhm. und und ja, und so fühlen sie sich und und ja.
ja, ja, dann sage ich: „Mach lieber 'n Deckel drauf, du, ne?“ So so, weil jetzt halt wird mein Tag dadurch auch schlecht, ne? Also, das muss das muss nicht unbedingt sein. Ne, also, wenn das so übergreifend ist auf andere Leute, hm, ist so so.
Mhm. Ja, ja, manchmal muss man. Ja, das ist Mhm. Na ja. Mhm. Mhm. Ja, und und und vielleicht denken sie manchmal, wenn wenn wenn das dann passiert, dann geht's denen besser oder sie sind nicht in der Situation alleine oder, äh, weiß ich auch nicht, was denken die sich, ne?
Ja, aber ich glaube, manchmal, w manchmal ist es auch so, da kann man im Moment gar nichts an der Situation ändern und sie auch nicht, aber, ähm ja, genau. Und, ähm, ja, vielleicht heutzutage redet man 'n bisschen zu viel über seine Gefühle, ne, so.
Ja. Ändern, ja. Äh, ja. Die sind immer am Leiern. Ja. Ja, ja. <coughs> Mhm. Ja, ja. Also, ist von einer Seite zur anderen, en anstatt irgendwo hin zum anderen, ja. 'N bisschen in der Mitte ist vielleicht etwas Gutes, ne? Ja, ja.
Vom einen Extrem zum anderen Extrem, ja, ja. Also, ich habe auch schon Therapie versucht, ähm, ging auch ganz gut, aber so das richtig Tiefsitzende, wo ich wusste, dass raus sollte, habe ich drinnen gelassen, weil ich hatte so die Hemmungen, dass es niemanden was angeht, ne, so, auch nicht mein Therapeuten.
Ja. Aha. Ja. Aha. Aha. Mhm. Ja ja. Aha. Aha. Mhm. Ja, ja, ja, ja.